えっと、子供を持つかどうか迷った時、どうふうに考えましたか？
はい。 ええと、まずですね、私たち夫婦は、あの子供はいらない同士で、結婚したんですね。
ええ。 ああ、もうハナから、子供はもういらないね、っていう、あの話し合いをした上で、ご結婚されたんですね。
うん。 はい、そうです。で、あの子供をいらない、っていう考えを持つ人が、結構少なくて。で、あのそれもあって、あの今の夫と、あの
あ。 ええ。 はい。
お同じ考えだったので、<chuckles>「お、あっ、あなたも子供いらない派？」みたいな感じで、あのすごく、意気投合じゃないですけど。なんかそれが結構、決め手になっなったんですね。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
ああ、そうなんですか。やっぱりあの、いろんな方いらっしゃるので、子供を持ちたいっていう方が、多いかもしれないですけど。やっぱり一定数、子供はあの、そんなに欲しくないな、って思われる方もいらっしゃるのでね。どうして子供は、もういいかなっていうふうに、思われたんですか？
はい。 うん。 えっと、子供は私、あの好きなんですよ。で、あの、私は従兄弟もね、すごく親族もすごく多い家で育って、あの子供をよく見てたんですね、年下の従兄弟だったり。で、もうほんと、従兄弟の子供とかだったり。で、あの学生時代は、家庭教師で、小学生、中学生、高校生とかも見てたので、あの子供にね関わるしご仕事というか、子供に関わる時間は長かったと思うんですね。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
うーん。じゃあ、あの、その長い時間の間で、あの子供と接していてどうでしたか？自分子供好きだなとか、なんかちょっと子供っていろいろ手がかかるので、ちょっと厄介だなとか、なんかどんな感じで接していましたか？
うん。 はい。 うん。 ああ、もうね、本当今おっしゃっていただいたこと両方とも思いました。あの子供はやっぱり好きだし、楽しいし
あ、へえ。 うん。ええ。
だけど、すんごい手がかかるんだなって、思って、で、あのま、最終的に、あ、私は子供が育てられないな、無理だな、私はと思ったんですね。
うーん。 あ、へえ、それはなんか具体的な場面がありましたか？
いや、なそういうのも無くて、みんな私が接してきた、ね、あの、私より下の子っていうのは、みんな結構良い子だし、あの、うーん、なんか、まあ品行方正って言ったらあれだけど、凄く良い子ばっかりだったんですよ。なんだけど、なんかそういう子を見てるからこそ、あの、1人の人間を育てるのって、凄く責任が要ることなんだな、責任あることなんだなっていうのを、凄く思っちゃったんですよね。
ええ、うん。 ええ。 はい。 ええ。 ええ。 うーん。 ね、確かにそうですよね。子供ってなんか、ま、色々、ま、勉強勉強って言う毎日かもしれないけれども、やっぱり人格とか形成してく上で、周りに居る人達、影響凄く受けてますからね。何かどう言う風に関わるかって、ちょっと考える時ありますよね。何かどこまで、怒ったら良いのかとか、どこまで教えてあげるべきか、自分でやらせるべきかとか、もう考え始めてきりがない面もあったりしますよね。
うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい、もうほんとにそうでした。で、なんか、やっぱり私が、その時20代ですよね、20代の時に、私が親になったら、例えば、私が、し休日にだらだら寝てる姿だとだったり、何か、もうそんなことも出来ないんだなとか、後、私はね、飲むのが好きなので、しょく仕事が終わった後に、水曜日に飲んだり、金曜日に飲んだり、何かそういうことも出来ないんだなって、何か凄く出来ないことばかりを上げて、考えちゃったんですよね。
ええ。 ええええ。 ああ。 うええ。 うーん。 ああ。 ええ、ええ。 あ、なるほどね。そう考えると確かに、あの、まあ、ちょっとだらだらしてる所は、あんまり に見せない方が、まあ、教育的に良いかもしれないし、ほんとに考え出したら、結構色んな場面がありますよね、休日ぐらいちょっと息を抜かなきゃ、やっていけないんだけれども、子供が見てそれをどうかなとか、考えると ないかなとか、考えてしまうんですよね。
うんうん。 <laughs> そう。 あ、うん。 はい。 そうなんです。 はい。 私もほんとに、その、出来ないことばっかりを考えて、あ、じゃあ、はい、子供はやっぱり無理だなって思ったんですね。で、結婚をして、で、ただ、それが、あの、考えが変わったんです。
ええ。 なるほど。 いえ。 あ、そうなんですか。どういう風に変わったんですか？
はい。 結婚して、まあ、あの、2人だけでね、あの、独身時代と大して変わりない生活を続けるじゃないですか、子供がいないから。あの、ほんと休日もだらだらだし、あの、お酒を飲みたい時は飲んで、ででもそれが、あの、30代も、あの、半ばに差し掛かってきた時に、あの、ううちのね、親が、あの、父親なんですけど、あの、カラオケで、なんだっけな、あの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
うーん。 ええ。 うん。
なんなんか、お孫はなんでこんなに可愛いんだみたいな、あの
ああ、演歌ですね。ええ、え。
演歌です、演歌。そう。 それをね、あの、親族の前で歌ったんですよ、孫がいないのに。
あ、へえ、あ、ほぼいないのにね、はい。
<chuckles> で、なんかまあ。<chuckles> そうなんですよ。
お父さんはその歌好きだったんですかね。孫はいないんだけど。<laughs>
<chuckles> で、なんかそういうのを見たり、あとね、うちの母も、あのほらやっぱり親族が多いので、うん、私の従兄弟の子供とかをね、あの見てて、なんか目を細めてね、やっぱり、もうほんと、とにかく可愛がるんですよ、あの。
うん。 うん。 ええ。 ああ。
んで、そういうのを見てた時に、あの、なんかね、つんとなんか、あの心なんですか、心臓がキュッてしたんですよね。
ええ。 <chuckles> なるほど、でもそれまで、その歌を歌った時とか、あのお母さんの姿を見て、ちょっとキュンとしたんだけれども、それまでに何かご両親は、あなんか孫の顔が見たいとか、なんかそのお嬢さんに、もうそろそろなのみたいな、そんな具体的ななんか話しかけとか無かったんですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、ああ。 なかったんですよ、うちの両親は。
あ、そっか、だからそれだけに、ちょっとその歌を聞いた時とかは、ちょっとキュンとしたわけですね。
うん。そうなんです。 はい、もうほんとおっしゃる通りで、今までなんもなにもプレッシャーもなく、あの、きっと私達夫婦のことを尊重してくれて、あのもう分かってるんだろうなと思ってたんですけど。
ええ。 ええええ。 はい。
あ、でも、<laughs> いきなりその演歌を歌ったりしたり。<laughs>
<laughs> ああ、それはちょっとキュンとするかもしれないですね。じゃあ、ちょっとその 聞いてから、あの旦那様とちょっと話し合いをしたとか、ちょっと、あたし、こういう風にあの心が動いたんだけど、みたいな、そういうなんかあの気持ちを伝えたりとか、思いを話したりとか、そういうことはありました？
<laughs> はい。 あい。 はい。 はい、しました。あの正直にね、話したんですよ。
あ ええ、ええ。
で、そうしたら、わ、彼は彼で、「ええ！」って話じゃないですか。
ええ。
<laughs>「えっ！結婚したのって、子供がいらないっていう同意の上だったよね」っていう話になって。
はい。ええ、え。
で、彼は彼の親の方は結構プレッシャーを与えてくる
ああ。ええ。
あの、だったんですね。「いつになったら孫が出来るのかな」みたいなそういうことをよく言う、 親御さんあ、まあ、親だったんで、彼もちょっと、彼は彼でそういうプレッシャーに慣れてて、いや、うちは、いあの作らないからってゆってたんですね。
ああ。 ええ。 はいはい。
でも私が急にそうやってなんか揺らいだものだから
ええええ。
ごく彼も動揺してしまって。
ああ、じゃ、その彼は、その、あの、<giggles> あの、お父様が、あの、その、孫の歌、あの歌った時には聴いてなかったんですかね？一緒に なかったんですね。へえ、そうなんですね。へえ。で、気持ちが揺らいで、どんな風に、あの、話し合いは進んだんですか？
はい。 はい。 いなかったんですよ。 はい。 はい。 なんか気持ちが揺らいだよっていう話をするつもりで、あの私は彼に話したのに、どんだんだんとその状況を伝えてるうちに、私は、あの「私は子供が欲しいです」っていう主張に私が変わったんですよ。そのその場で。
あい。 ええ。 あ、へえ。え、なるほど。話しているうちに、やっぱりあのご自身でも、ちょっと気持ちの気づかない部分を、なんかこう明確にされてった感じなんですかね？最初はその の話から始まって。
うん。 はい。 そうだと思います。うん。 うん。ほんとにそうで、なんか、あの、「子供が欲しいです」って、最終的にそうゆう言い方になっていて、で、まあ、も、ほんとにそれ、2時間くらい、ね、あの、膝と膝を突き合わして話したんですけど。で
はあ。 うーん、うん。
そうしたら彼は、あの 家を出てったんですよ。
え？そのこと、原因でですか？
あの、かうん、はい、「考えさしてほしい」ってゆって、家を出てったんですね。
ええ！
で、<chuckles> でも、あの翌日すぐ帰ってきたんですよ。
あ、なるほど。まあ、確かね、子供を持つかどうかって、ま、あらかじめ決めといたとしても、人生の中でもかなりな大きな問題であるので、彼としてもやっぱり、その、奥様にそうふうに話を切り出されて、ちょっと、うーん、と考える時間が欲しかったわけなんですね。
はい。 はい。 しそうみたいです。しかも、私の存在がないところで、あの、じっくりと考えたかったそうなんで。
ええええ。 は、ああ、でも翌日にはもう戻られて、どんな感じでお話されました？
はい。 戻ってきて、あの、まず最初に聞かれたのが、あの、「子供は、やっぱり僕は要りませんってゆうことだったら、ああなたはどうするの？」って聞かれたので、私私はね、もう、私は私で一晩もう考えたが、挙句、やっぱり子供が欲しいってゆう、そっちにすごい <laughs> なったんですよ。 はい。
ええ。 ええ。 はい。 <laughs> あ、2人とも、もうほんとにかなりじっくり時間を取って、考えてるわけですよね。はい。
はい。で、そう聞かれたので、「あ、私は子供が欲しいので、じゃあ離婚だと思います」ってね、話にうん。
へえ。 あ、きっぱりと。へえ。
え、て、ゆったら、「あ、そうなんだ」って。「あ、でも、うん、そうゆううだろうとね、あの、思ったよ」って言われて。で、あの、結局、「じゃあ、どどうする？」って、あの、ね、こうやって、契約じゃないけど、ああ、なんか仕事に例えてゆっちゃって、「契約した時には、あの、そんなことはゆってなかったのに、話が違うじゃないかってゆうのはすごく分かるから、あの、それはそれで、あの、私の非、100％で、あの、離婚ってことでいいから」って、あの、私がゆったんですよ。
はい、そうですね。 ええええ。 <laughs> うんうん。 ええ。 へん。 あ！へえ、ええ。 はいはい。
で、そうしたら彼は、あ、もう、なんかそれ、そうやって言うのは分かってて、ぽすごく考えて、あの、仕事のこと、収入のこと、あと、どこで育てるのかとか、そういうことも考えて、あの、離婚あなたとは絶対離婚したくないから、子供を作りましょうってことになったんです。<laughs> はい。
ええ。 ええ。 えん。 <laughs> そうだったんですね。へえ、なんかもう、紆余曲折あったけれども、結局、二人の意見は、ま、一致するところまで、あの至ったわけなんですね。
はい。 そうなんですよ。なんかでも、うーん。うん。
え、すごいお話だと思います。 今は、あの、お子さんもいらっしゃるんですか？
はい、います。
あ、そうなんですね。でも、あの結局お子様をあの、結果的には持たれて、どうですかね、よかったなって思います？
はい。 ああ、もうね、あの私が、この人はきっと親いい親になるだろうなって思ってたのは、あのしょあ、例えば動物とか、あとね、こう、他の私の従兄弟の子とにも接する時にも、とにかく優しいんですよ。
ええ。 ええええ。 あ、へえ。
で、そういう姿を見てたから、あの彼は子供と接して、かう育ってきたことが無いので、ただそういうのが想像つかないだけなんだろうなと思ったんですね。
ええ。 ええ。 ああ、なるほどね。
で、実際に子供が生まれてみたら、もう、ほんとにもう私の予想遥かに超えるくらい、こう、子煩悩な親になりました。
ええ。 あ、そうなんですか。なんか不思議なものですね。そんなおふたりが、も、結婚前は、あの、作らないっていうことで決めていたっていう、も、ほんとになんかもう不思議というか、なんかそういうものなんですねってゆう感じですよね。ね。
ほんとですね。 うん。 <laughs> そうですね、なんか途中で、あの、意見って変わるんだなと思いました。でも、ま、彼はすごく迷ったと思うんですけど、やっぱり、あの、じゃあ、この色々なことを考えて、経済面もそうだし、とか色々考えて、ああ、いうん、子供は作れる、あ、子供を持てるだろうなって決心したので
でも、あの ええ、あい、え。 へえ、い。 へえ。ま、それだけ、あの、2人が、その、子供に対して責任感を強く感じて、ま、軽い気持ちで、ま、みんなが子供がいるからって感じゃなくて、軽い気持ちでは、その、か子供を作れなかったっていうのは、また、あの、素晴らしいことかもしれないですね。ま、お父様、今となって、お父様がその時に、あの、演歌を歌ってくださって、ほんとに良かった、ありがとうってゆう感じですかね。
あの、うん。 うん。 ああ。 <laughs> ほんとそうですね。なんか思い出すとおかしいんですけど、あ、それがきっかけでした。<laughs>
へえ、<chuckles> 不思議なものですね、ほんとに人生ってゆうのは。今日はなんか興味深いお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。
はい。 はい。 はい、聞いていただいてありがとうございました。